Eh, aku penasaran nih. Kamu itu kesehariannya sibuk ngapain sih? Apakah kerja atau kuliah?
Kalau aku keseharian aku memang sebetulnya sekarang ini ya, lebih ke kerja sih. Jadi kalau kuliah itu udah, eee, beberapa tahun yang lalu e iya, terus aku apa namanya, kerja dulu baru menikah. Tapi ma e unt alhamdulillahnya masih sama orang yang sama, jadi, eee, kayaknya kalau mau ngobrol bisa ke cerita kerjaan bisa, bisa ke kuliah bisa, ke keluarga bisa, enak nih, <laughs> aku bisa jadi apa aja.
Oh, udah lama ya? Mhm. Hah, oke oke. Aku mau ngomongin tentang kesibukan kamu yang sekarang deh, misalnya kerja. Pasti kan dalam pekerjaan itu bersosialisasi kan dengan rekan kerja atau mungkin dengan klien nih. Nah, dalam bersosialisasi itu pasti pernah dong ngerasain kehabisan energi. Pernah nggak?
Oke. Mhm. Pernah pernah.
Nah, kamu itu gimana sih cara ngatur batas supaya nggak kehabisan energi? Ceritain dong!
Oke. Jadi, es e semulanya mula-mulanya itu selalu berawal dari bangun pagi, terus tapi sebelum bangun pagi aku biasanya eh mundur, eee, semalam, mundur satu hari sebelumnya ya itu kualitas tidur. Jadi menurut aku, kualitas tidurnya dulu yang di eee, maksimalkan dan bes eee, masuk ke paginya, paginya jadi bangun udah segar. Nah, aku pernah, eee, se di suatu waktu aku tidur nggak berkualitas karena mungkin banyak nyamuk, eee, ternyata AC mati karena mati lampu, gitu kan. Terus pagi-paginya jadi, e rungsing, bangun malah rungsing dan ngerasa capek. Nah, kalau udah kayak gitu sih udah ambyar ya. Tapi kalau misalkan bangun pagi-pagi udah fit, udah justru seger, nah itu insya Allah tuh kalau aku kerja sampai sore pun aku nggak kehilangan energi atau sampai kehabisan energi. Karena pagi kan udah oke, berangkat juga seger, nggak kena macet nih, ka ya kan? Enak. Kerja memang udah harus totalitas, misalkan dari jam 8 kurang sampai jam 12 jam istirahat, kan istirahat lagi tuh. Nah, jam istirahat itu aku pilih, aku mau makan, aku mau sekedar minum, atau aku justru mau pakai buat meremin mata. Kan kalau di kantor itu, eee, kalau udah jam 12 biasanya lampu dimatiin tapi hanya sebagain lampu kecil aja biar nggak terlalu gelap, jadi memang, e terus dinyalain musik-musik yang inilah menenangkan jiwa gitu, iya. Aku pilih, aku mau keluar kantor cari makan atau meremin mata di situ. Nah di situ kuncinya sih. Berbeda-beda mungkin, beda setiap orang.
Mhm. Oh. Oke. Aduh, ganggu ya? Mhm. Mhm mhm. Oh gitu? Mhm. Menenangkan ya? Oh, jad Wah. Nah. Tapi nih aku penasaran sama kamu yang tadi bilang, kualitas tidur itu mempengaruhi energi kamu seharian kan?
Betul.
Nah, definisi kualitas tidur yang baik menurut kamu itu kayak gimana? Apakah dari jumlah jam tidur atau dari suasananya nih? Kayak gimana?
Oke, iya. Kalau, eee, jumlah jam tidur kalau buat aku sekarang nggak terlalu berpengaruh, tapi cukup berpengaruh kalau misalkan justru tidurnya kemaleman. Itu ya, heeh. Tapi nggak terlalu berpengaruhnya adalah ketik intinya ketika bangun itu. Jadi ketika bangun itu apakah aku dibangunkan oleh alarm? Yang pertama, terus kedua, apakah aku bangunnya memang ngerasa segar atau justru capek? 2 hal itu dulu. Kalo misa biasanya kalau aku terbangun karena alarm kemungkinan aku masih sedikit capek, tapi kalau aku bangun duluan justru sebelum alarm, itu biasanya udah fit badan. Jadi, eee, faktor utamanya ada di situ, Mas. Nanti ke depan ke depannya, ke siangnya, ke sorenya itu masih bisa dikontrol kayak tadi jam istirahat siang gitu ya. Terus kalau memang udah sore memang udah waihanya capek lagi sih walaupun udah istirahat. Tapi kan, eee, maksud aku itu jam yang wajarlah misalkan dari jam 8.00 sampai jam 12.00, terus dari jam 1 sampai jam 5.00, itu adalah waktu yang wajar. Nah, setelah itu paling ajak-ajakan ajakan-ajakan teman lainnya kayak misalkan mau olahraga, eee, tenis, eee, tenis meja, futsal. Nah itu aku, eee eee, ngeliatin sinyal tubuh dulu nih, aku capek apa enggak nih, ngos-ngosan apa enggak nih kalau jalan gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah aku lanjut, tapi juga aku ngeliatin jam, "Ampe jam berapa ya enaknya?" supaya enggak kemalaman pulangnya. Seperti itu, Kak.
Oh, mhm. Oh. Mhm. Oh. Oh gitu. Oh. Oke oke. Aku tertarik nih sama pembicaraan yang kamu bilang tadi tentang sinyal tubuh nih, kalau misalnya energi udah tipis. Nah kamu itu selain yang kamu sebutin tadi tuh, eee, ada tanda-tanda lain nggak yang kamu rasakan ketika energi kamu itu udah mulai berkurang?
Mhm. Pernah ada waktu itu, eee, di jam istirahat karena lagi banyaknya kerjaan. Jadi kan jam 12.00 sese harusnya istirahat. Cuman karena masih banyak kerjaan aku tanggungin gitu kan ya 15 menit. Jadi kan jam 12.15 baru istirahat nih. Terus aku sempetin sho e sholat dzuhur 15 menit, sisa jam 12.30 terus aku malah dipanggil, eee, bos, ada perlu. Jadi ngobrol bentar, intinya nggak dapat waktu istirahat yang optimallah. Jadi sangat tipis. Jadi aku cuman isi sama air minum yang banyak karena s takutnya lemes ama makan roti gitu kan ya, nggak nggak bisa makan berat maksudnya. Aku tus iya, ada pernah pas lagi kan kita kan e kantor itu, eee, luas ya. Mungkin ada dari gedung A ke gedung B, ada perlu, e jalan kaki gitu kan ya. Itu aku ngerasa kayak pernah ini loh, Mas, pernah kayak apa sih bahasa kerennya aku nggak tahu. Jadi kayak tidur sejenak kayak 1 detik, kayak mau pingsan tapi sadar lagi gitu loh.
Mhm. Oh, aduh. Mhm. Saking sibuknya ya? Oh, mikro mikro sleep namanya.
Oh mikro sleep ya? Aku kurang tahu namanya, tapi itu yang aku rasain. Nah kalau udah kayak gitu aku, eee, terus jantung langsung berdebar kencang, dug dug dug dug, gitu kan. Terus aku mikirnya, "Aduh, nih tubuh aku udah perlu istirahat nih." Tapi kalau misalkan lagi jam kerja ya udah aku tetap kerja, cuman mungkin akan lebih banyak duduknya gitu loh kalau nggak ada nggak ada suruh pindah apa, pindah gedung buat ambil berkas atau cari ini gitu. Aku lebih banyak duduk di laptop aja udah.
Mhm. Mhm. Oh, berarti itu kamu kehabisan energi, apakah karena kurang makan?
Iya. Menurut aku karena kurang makan di jam istirahatnya itu. Walaupun aku udah menutup mencoba menutupinya dengan minum air putih ya supaya enggak kehilangan fokus atau dehidrasi, karena kalau enggak sempat makan aku mikirnya, air harus dibanyakin nih supaya enggak dehidrasi. Kalau dehidrasi takutnya jadi ke semua. Kalau makan kan ibarat tubuh masih bisa ngambil kalau lapar ya dia bisa ngambil energi lain kayak gula atau lemak gitu untuk diolah gitu kan. Jadi keliat kelihatan kurus, tapi kalau udah dehidrasi, kayaknya lebih repot. Aku menurut aku lebih repot ke banyak hal. Jadi kadang aku nutupinnya cuman pakai roti, air putih, atau roti susu, tapi lebih suka air putih sih. Kalau susu kan bukan air putih gitu.
Mhm. Iya. Oh, tapi kamu kalo untuk menghindari kejadian yang sama berulang biasanya ngelakuin apa sih? Supaya kamu tuh nggak, nggak tiba-tiba energinya habis gitu pada saat bekerja?
Mungkin ada sedikit cara yang enggak disarankan sebetulnya sih. Jadi aku, aku tetap mungkin beli rotinya agak banyak, terus makan makannya di jam yang justru udah jam 1.00 lewat, udah orang-orang udah pada mereka kerja, aku makan diem-diem gitu ya. Eee, jangan kelihatan pla e suara plastiknya eh kelihatan, kedengaran suara plastik, buka makanan atau stamp. Kalo, kalo minum masih diperbolehkan kan? Iya makan rotinya diam-diam, ngunyahnya juga lihat. Walaupun teman sebelah ngelihat, kalau teman sebelah mah bisalah dikedipin "klik" gitu. <laughs> Eee, terus kadang aku juga, mmm, <tsk> apa namanya, eee, ijin shalat di luar jam istirahat. Karena memang atasan aku kan, eee, lumayan nyita banyak waktu ya. Terus aku bilang, "Ya, Pak saya izin sholat dulu ya." Nah habis ijin sholat itu kadang aku sholatnya yang aku cepetin, makanya aku nggak nggak rekomendasiin kan. Sholatnya aku cepetin terus aku duduk, duduk, eee, duduk merem 5 menit. Ah, alhamdulillah sih nggak pernah kebablasan karena meremnya juga bukan merem tidur, karena cuman buat, apa ya, lempengin badan aja gitu, iya. Istirahat 5 menit siapa tahu bisa, eee, segar seja 1 jam. Seperti itu sih, yang biasanya aku lakuin sih itu.
Huh, apa? Kenapa emang? Mmm. Per senyap-senyap ya? <laughs> Mmm, mhm. Ah, yeay. Istirahat aja, sejenak. Mhm. Oh. Oke oke. Ya masuk akal sih. Tapi ya ngomongin soal tempat kerja nih dan, eee, aktivitas yang lagi padat-padatnya. Kamu suka nggak sih melakukan batasan yang harus kamu, eee, ikutin nih, eee, untuk diri kamu sendiri? Tujuannya supaya kamu tuh nggak kehabisan energi. Misalnya, eee, lagi jamnya kerja ya kamu fokus kerja, nggak, eee, ngobrol sama rekan kantor. Terus misalnya waktu istirahat ya, ya kamu istirahat, bukannya bekerja. Kamu ngebangun batasan seperti itu nggak di tempat kerja?
Sebetulnya sih, eee, secara general, secara rata-rata gitu, ya, keseluruhan, iya, aku mau membangun itu. Jadi, ketika lagi it case yang tadi aku sebutkan itu kan sebetulnya jarang ya, a untuk aku dipanggil atasan, atau ada offer pekerjaan itu jarang. Mungkin, eee, seminggu sekali ada, tapi nggak sampai kan kerja berarti bisa 6 hari, paling sehari ada eee, paling sehari aja dalam 1 minggu itu. Jadi, menurut aku, aku akan tetap menetapkan batasannya secara rata-rata bahwasanya, ya udah, jam istirahat, jam istirahat, jam ngobrol dimasukin ke jam istirahat, terus wo kalaupun ngobrol di dalam jam kerja, ya, masih seputar pekerjaan, nanya, "Si ini kemana? Si itu di mana? Terus berkas ini kamu taruh di mana? Tanda tangannya udah sampe mana?" Jadi, ngobrolnya sebatas itu. Nah, terus kebetulan kalo aku di kantor, aku sih nggak nggak terlalu banyak kehabisan energi ya, karena kan kalo di kantor memang banyak duduk, suasananya dingin. Tapi, kalo misalkan lagi memang ditugaskan aku kan tugas aku kan toko ritel, ya, aku misalkan disuruh tugaskan kunjungan dadakan ke toko, mmm, misalkan itu sidak, ya, untuk apa, nah, itu yang lumayan makan energi. Karena kan kalau jalan ke toko, pertama panas, terus kedua toko ritel kayak Indomaret, atau Alfamart aku sebut aja, itu kalo mau disidak juga, ya, butuh fokus, butuh energi, dan kelilingin toko seperti itu, Mas. Jadi, yang kalo di kantor aku alhamdulillah-nya jarang untuk kehabisan energi, tapi cara-caranya udah aku kasih tahu. Nah, aku lebih sering kehabisan energi kalo ada tugas ke toko atau keluar iya, ke lak ke lapangan lebih tepatnya, begitu.
Mmm. Oh, jarang? Mhm mhm. Oke. Iya iya. Hmm. Mhm. Lapangan, ya? Ah! Tapi, pernah nggak kamu ini, eee, nggak enakan dengan batasan yang udah kamu buat terhadap, eee, rekan kerja, ataupun atasan nih? Misalnya, kayak tadi kamu bilang, eee, meeting yang mengambil jam istirahat kamu, otomatis kan batasan yang udah kamu buat ini, mau nggak mau harus di rekonsiliasi lagi, kan? Mhm. Pernah nggak kamu bilang enggak ke, eee, temen kerja, ataupun atasan kamu, supaya batasan yang udah kamu bangun ini nggak dilanggar? Karena kan tujuannya menjaga energi kamu, ya?
Dilanggar, gitu, ya? Iya. Betul, ya. Kalo ke teman kerja sih biasanya kalo memang enggak selaras sama yang aku butuhkan, ketika misalkan makan, mereka ngajak makan, ya, aku ikut. Cuman kalo ternyata aku butuhnya m meje memejamkan mata di meja aja, mereka ngajak makan, biasanya aku tolak. Cuman, kalo atasan yang, eee, nol eee, ya, aku bilang misalkan diajakin makan, "Ayo dong, makan yuk, eee, kita di luar, di tempat biasa nih, kita mau ngumpul." Terus aku bilang, "Ah, gua lebih capek. Gua mau merem aja deh daripada makan." Aku bilangnya gitu. Eh, apa, "Kalian kalian aja, sorry ya, gua nggak ikut dulu. Gua gua takutnya sakit malah kalau nggak meremin mata." "Lah, lu mau tidur?" Katanya. "Nggak tidur juga sih, tapi kan" maksudnya kalaupun tidur nggak apa-apa. Cuman mungkin jangan celangap lah, gitu, yang elegan, gitu. <laughs> Meremin mata, senderan di kursi yang tetap elegan, kayak gitu. "Oh, ya udah deh kalo gitu, ya, udah. Eee, lo istirahat aja." Gitu. Et kebetulan sih temen-temen enggak ada yang eee, se eee, selevel, gitu, ya. Temen-temen enggak ada yang rese sih. Cuman, kalo atasan yang ngajak, aku aku nggak pernah nolak. <laughs>
Oh, tolaknya gimana? Mhm. Oh, iya iya. <chuckles> Ais. Mmm. <laughs> Kenapa, tuh? Segan, kah?
Paling paling gini, kalau memang di jam istirahat, eee, selesai selesai nih, misalkan bener-bener kepakai waktu penuh istirahat, nggak tahunya meeting-nya kepakai selama 1 jam. Jadi, misalkan aku kan supervisor, eee, 1 manajer itu kan membawahi 5 supervisor, misalkan tiga tiga supervisor diajakin meeting dadakan, Mas. Misalnya salah sat aku termasuk salah satunya. Nah, aku berunding sama 2 seni eee, supervisor lainnya, untuk minta jadwal istirahat ulang.
Mhm. Ah, ini menarik nih.
Ya, hari itu juga. Di hari itu juga.
Oh, oke oke. Ini menarik nih. Kamu tadi kan berarti, eee, berani untuk bilang tidak, ya, sama rekan kerja? Tapi, kalo misalnya untuk atasan kan memperhatikan beberapa kondisi, ya? Nah, tapi, aku pengin bahas gimana cara kamu bilang tidak, tanpa bikin orang lain tersinggung nih, apalagi tentang batasan ini. Ada nggak cara-cara tertentunya?
Ya. Mhm. Oh, eh Ya, yang paling utama sih kita menurut aku, ya, kita ngasih alasan yang kuat, dan masuk akal. Kalo misalkan alasannya nolak, eee, kayak anak kecil gitu, ya, kayak, "Eh, gua lagi sakit." Itu kayaknya masih ketara bohong sih, gitu. Jadi, kita harus nolak, punya alasan yang kuat. Kayak tadi misalkan, eee, "Gua sekarang lebih pusing nih," gitu "jadi gua mau istirahatnya meremin mata." Atau, kalo misalkan itu ajakannya untuk olahraga di pulang kerja, paling aku bilangnya ini kalo pas bener lagi ada ini ya, ada alasannya, gitu, ya, eee, "Duh, gue disuruh banyak ngerjain tugas nih dari Pak ini, manajer kita nih." Terus sambil ke aku kasih unjuk tugasnya, "Gua harus kerjain di rumah nih, biar cepat selesai. Kalo gue ikut futsal, nggak selesai, entar gue diomelin." Nah, itu biasanya yang seperti itu diterima sih sama temen-temen. Terus jangan lupa menolaknya juga, eee, pake senyum, terus, "Mohon maaf banget, ya?" Atau, "Sorry banget." Ada kata bangetnya, gitu. Jadi, beberapa hal itu, 3, apa 2 tadi yang aku sebut, ya? Dua atau 3 hal itu yang harus ada sih.
Mhm. <coughs> Iya. Apa tuh? Oh, oke. Tiga, mhm. Oh, jadi kamu itu lebih mengutamakan, eee, membicarakan alasan yang logis juga, dan jujur, kan? Terus mem mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa, eee, bergabung, gitu? Oh, ini sangat inspiratif, dan bermanfaat sih <chuckles> cara-caranya. Tapi, ya, ngomong-ngomong soal batasan, dan, eee, kehabisan energi tadi, kamu punya cara jitu nggak supaya batasan ini tetap, eee, terjaga secara seimbang, tanpa menghabiskan energi kamu terlalu banyak?
Alasan. Logis, betul. Mhm. Bergabung. <chuckles> Kalau menurut aku cara jitunya, kita kembali lagi ke tidur yang nyenyak, yang pulas, terus ke-2 sempetin paginya itu minum air putih yang banyak. Kalau ada orang beberapa orang mungkin nggak biasa sarapan, enggak apa-apa, tapi tetap harus minum air putih yang banyak, karena itu saran dari dokter juga, berangkat ke kantornya pagi biar, eee, apa namanya, nggak kena macet jadi hawanya juga masih sejuk. Siangnya siangnya, harus istirahat tapi menyesuaikan kebutuhan, butuhnya makan atau butuhnya meremin mata. Sorenya juga gitu, kalau memang sudah waktunya pulang, ada kerjaan, kalau enggak deadline-nya hari itu, bisa besok, ya udah kerjainnya besok. Jadi jangan, ngoyo sama diri sendiri, jangan maksain diri sendiri, yang tahu keadaan sakit apa enggak akan sakit apa enggaknya tubuh kita ya, kita sendiri, gitu Mas.
Oke. Ah, setuju. Mmm. Mhm? Oh, oke oke. Wah ini, eee, banyak juga ya, cara jitunya dan itu, eee, bermanfaat nih untuk menyeimbangkan antara batasan yang dibangun, dan dampaknya terhadap energi kita. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya, udah mau ngobrol, kali ini.
Mmm. Iya, betul. Iya, makasih juga ya, Mas, atas waktunya.
Oke, kalau gitu sampai jumpa.